Du, ähm, ich wollte mal mit dir 'n bisschen über 'n paar Gedanken von mir sprechen. Und zwar habe ich so 'n bisschen das Gefühl, nicht wirklich was Sinnvolles zur Welt beizutragen.
Ja.
Ja, und zwar bin ich halt sehr im Moment auf mich selber fokussiert. Also, ich habe jetzt nicht wirklich, äh ich habe keine kein keine Familie, keine Freundin, keine Kinder, ne, jetzt nichts in die Richtung, ne? Und, habe das auch nicht in also, habe das auch nicht in naher Zukunft vor, ums jetzt mal zu sagen. Ähm, und, i di ich z ich zahle keine Steuern, ich habe also, ich ich habe halt einfach nichts, womit ich zur Gesellschaft oder zur Welt beitrage. Ich meine, okay, ich spende ab und zu Sachen. Aber, ähm, ja, genau, da da wollte ich mal mit drüber reden. <chuckles>
Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, alles gut. Wie ist das denn, äh, vom von der Gefühlslage her? Hast du das Gefühl, dass du nichts beiträgst zur Gesellschaft schon lange oder ist dir das jetzt so mit der Zeit erst mal, äh, untergekommen?
Hm, ich würde sagen, dass es im im im im im Erwachsenwerden-Prozess wie nennt sich das, Adoleszenz oder so, <laughs> ähm
Ja, ja, ja, Ado Adoleszenz-Phase, ganz, ganz korrekt, ja.
Ja, äh, Deutsch hat mich traumatisiert. Äh, auf jeden Fall, ähm ähm, ist mir das da halt 'n bisschen klar geworden. Und, ähm ich ich ich also der Gesellschaft selber habe ich jetzt nicht so 'n schlechtes Gewissen gegenüber, sage ich jetzt mal, ne? Weil die Gesellschaft hat auch nicht viel für mich getan so, um's jetzt mal so zu sagen. Aber, ähm, die Welt halt schon, ich meine okay, ich habe riesiges Glück, in welchem Land ich geboren wurde und so weiter. Das alleine ist schon 'n Aspekt, finde ich. Aber halt auch die Natur, weil ich meine, wir alle leben oder ich ich zumindest lebe jetzt nicht gerade umweltfreundlich. Ähm, und und das macht mir schon manchmal so 'n bisschen so 'n schlechtes Gewissen, wenn ich dann nach draußen gucke und im Sommer sieht man nur noch grellbraunes Gras. <chuckles>
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Das ist ja auch wirklich 'n Thema, das uns alle angeht und, äh, immer ve sich weiter verschärft. Ähm, da wird der Mensch sich noch einstellen müssen. Ähm, letztendlich, ähm, hast du jetzt viel Aspekte schon so, äh hast du vielleicht gar nicht aufgefallen, aber du hast sau viele Sachen angesprochen, die, ähm, hm, super Möglichkeiten bieten, äh, auch den Beitrag zu leisten. Wie ist das denn in deinem Alltag? Hast du viel zu tun oder bist du eher so, äh ja, hast du nicht so viel zu tun, dass du vielleicht sogar neue Projekte anfangen könntest?
Hm. Technisch gesehen habe ich nicht so viel zu tun, praktisch habe ich aber mit mir selber sehr viel zu tun. Also ich meine, so 'n Ehrenamt zum Beispiel, gäb's da ja, ne, könnte man ja machen. Ähm, wü so was würde ich glaube ich nicht gut schaffen, weil ich merke wie ich auch so, s keine Ahnung, ins Fitnessstudio gehe, wie ich solche nicht mal solche Sachen manchmal schaffe. Aber das liegt auch, äh, wie gesagt an mir, dass ich halt nicht so d die Zeit nicht so perfekt effizient ausnutze im Moment oder genau richtig so was halt, ja.
Ja. Wie? Ja. Mhm. Ist es denn so, dass dir der Gedanke, vielleicht 'n Projekt zu starten oder, ähm, einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, ähm, ja, dass das Druck auf dich ausübt, äh, im Sinne von, du musst das jetzt machen? Weil letztendlich hast du es ja angesprochen und es erscheint ja auch 'ne Art Bedürfnis von dir zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also, im Endeffekt sehe ich mich als ziemlich privilegiert an. Und ich ich wenn ich mir halt die Welt angucke, denke ich mir so also ich finde, es gibt ja immer dieses Argument: Die Reichen sollten alles Mögliche machen, ganz viel Steuern zahlen, ganz viel Geld spenden und so weiter, ne?
Mhm. Ja, ja.
Wenn man jetzt aber uns, äh, hier in Deutschland mit anderen Menschen oder Geschöpfen dieser Erde vergleicht, dann sind wir so reich, ne? Und deshalb und deshalb f also, k natürlich, ähm, ich bin jetzt, was was deutsche Verhältnisse angeht, alles andere als reich. Aber ich ich kann gut leben, ich habe mein Essen, ich kann mir aussuchen, was ich esse. Na ja, okay. Mehr oder weniger aussuchen, was ich esse. Und und so weiter. Und, äh, ich meine, für Kaviar jeden Tag reicht's jetzt nicht, aber <laughs>
Mhm. Hm, ja. Ja, aber wer will das schon, ne?
Ja, richtig, genau. Also sagen wir jetzt mal auf normaler also, ich ich achte sehr auf mein Geld, ähm, und dementsprechend bin ich halt dazu in der Lage
Mhm.
hm, also, ich habe ich habe halt 'n Auto, ich habe, ähm ich ich spende wie gesagt ab und zu, solche Sachen, ne? Und und in dem Zuge
Ja. Mhm.
mache ich mir da halt Gedanken, genau. Ähm, und
Absolut. F
Genau und i ich finde, da die also die Gesellschaft an sich, finde ich habe ich da habe ich gar kein so großes, schlechtes Gewissen. Ich habe hauptsächlich den Menschen, denen's nicht so gut geht und der Natur beziehungsweise hm, halt halt so keine Ahnung, es werden 20 Hektar Reg äh, Regenwald abgeholzt, damit ich mein Palmöl essen kann so, ne, diese diese Sachen.
Mhm. Ja, das ist das ist, äh, nicht so nicht so gut, ähm, da hast du absolut 'n Punkt. Ähm, wo worüber ich so nachdenke, ist, wenn du so sprichst, ähm, dass dir vielleicht da auch, ähm ich habe das Gefühl, dass dir's einfach unglaublich gut tun könnte, dass du dir damit richtig 'n Gefallen tun könntest, wenn du dich ehrenamtlich engagierst. Du könntest das auch in 'nem ganz kleinen Rahmen machen, dass du sagst zum Beispiel, wenn du d jetzt, äh, gerade das Thema Essen ansprichst und du hast da nicht die größte Vielfalt in deinem Kühlschrank, dass du sagst: „Ich, äh, helfe einfach morgens Obdachlosen bei der Tafel“, ne? Die gibt's ja in jedem Ort so ziemlich, äh ehrenamtlich da das Essen auszuteilen. Und soweit ich weiß, wenn man da hilft, darf man auch selbst was zu essen mitnehmen und die haben da echt feine Sachen unterschiedliche. Da würdest du einfach 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Könntest du zum Beispiel äh, morgens würdest du, äh, wirklich den Menschen helfen, die zeigen dir Dankbarkeit. Du wirst auf einmal wichtiger für a die ganze Gesellschaft. Du erntest Respekt, du bekommst mehr zu essen, hast 'nen tolleren Kühlschrank und im Großen und Ganzen hast du 'n bisschen mehr Struktur im Leben und, äh, lebst nicht mehr ganz so ganz so schwierig vor dich hin. Aber das ist auch kein Muss, sondern du kannst es ja ganz unverbindlich machen, dass du da hilfst, wenn du willst. Musst du nur mit den Leuten absprechen. Und, äh, vielleicht ist das was für dich oder es ist Quatsch, weiß ich ja nicht ist. W w was hältst du von so 'ner Idee?
Mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, du hast mich echt durchschaut. Also, du hast so viele Sachen gesagt, die die echt die echt gut auf mich zutreffen. Ähm, also auch dieses mit der Struktur, was du gesagt hast, würde mir, glaube ich, echt gut tun, weil ich habe von meinem Beruf her, von meinem aktuellen, generellen Leben 0,0 Struktur in meinem Leben, ne? Und und das ist was, was mich schon seit längerer Zeit stört. Also, ich ich glaube, das ist ich glaube, das ist echt 'n echt keine schlechte Idee und, ähm, wie du schon gesagt hast, dann kann man sich auch mal was mitnehmen und so, ne? <laughs>
Ja. Ja. Okay. Ja, d das ne, das lassen die zu. Und die haben da z zum Beispiel verschiedene Fruchtjoghurts oder so weiter. Ich habe selbst da schon mal mitgeholfen, weil, äh aber das ist auch nicht so wichtig. Ich weiß, im Allgemeinen ist das so. Und, ähm, da ist einfach so die Sache, dass du da wirklich, äh, ähm, die Möglichkeit hast, dass du da, äh, ähm, gute Möglichkeiten hast, wie du, ähm, halt, ja, hm, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst und auch dieses frühe Aufstehen zum Beispiel, dass du sagst, zweimal die Woche mache ich das, ni ist nicht zu unterschätzen, was das auch mit deinem Mindset macht. Weil du ja auf einmal eine Aufgabe hast und wenn sie dir Spaß macht und sie dir vielleicht sogar wichtig wird und du die Leute, die du da unterstützt und denen hilfst, dass die dir auch wichtig werden, dann, ähm dann dann hast du so 'ne Art Sinn in deinem Leben und das das ist nicht zu unterschätzen. Das kannst du mit Geld nicht bezahlen, so 'n Gefühlen, glaube ich zumindest.
Ja. Ah, okay. Mhm. Mhm.
Ja.
Ich glaube auch, ähm, ich habe immer, wenn ich gespendet habe, ich ich habe zwar nur kleine Beträge gespendet, aber, ähm, trotzdem ha war das immer ein echt gutes Gefühl. Ähm, un und und, ähm, ich meine, zum Beispiel, ich habe technisch gesehen
Mhm. Ja.
kommt jetzt darauf an, wie man das betrachtet, aber man könnte so ein Argument machen, dass ich quasi klimaneutral lebe, weil ich, äh, für die Erhaltung von Regenwald, der sonst abgeholzt worden wäre, bezahlt habe und somit ein 'ne Fläche an Regenwald gerettet habe, die meinen CO2-Ausstoß relativiert. Ähm
Ja. Ich finde krass, wie wichtig dir das ist und wie viel, äh, Gedanken du dir darüber machst. Das ist 'ne ganz tolle Eigenschaft. Ich, äh, vermute sogar, dass du dich da 'n bisschen unterschätzt. Was was hindert dich denn da d äh, daran, vielleicht auch beruflich diesen Weg einzuschlagen? Wenn du jetzt zum Beispiel mal bei bei, ähm, äh, Greenpeace oder bei irgendwelchen, äh, Weltrettungsorganisationen mal anfragst, ob du da nicht einfach mitarbeiten kannst. Vielleicht findest du da sogar Gleichgesinnte.
Boah, das ist gar keine schlechte Idee. Ähm, beruflich bin ich im Moment in 'ner sehr schwierigen Situation, das muss ich erst mal so sagen. Also das dauert noch 20 Minuten, bis ich dir das alles erklärt habe. <laughs>
Das tut mir leid. Nein, nein, alles gut. Ich kann, äh ich also ich ich verstehe, wenn's Menschen nicht gut geht, also das das kann ich mir schon denken. Aber, äh, ich du hörst dich einfach so an, als ob du da hingehörst, weil wenn du dir so g viel Gedanken über diese auch über den Klimawandel machst, du hast es mehrfach angesprochen, dann, ähm und du beruflich nicht erfüllt bist und du dir eigentlich auch sowieso keine Gedanken über Geld machst, wo und das sind alles tolle Eigenschaften eigentlich, dann ist das dann wäre sowas unglaublich wertvoll. Weil du würdest 'n Beitrag leisten, du hättest 'n Ziel, du hättest Gleichgesinnte, vielleicht würdest du da sogar 'n bisschen Geld verdienen. Und, äh, ja, auf einmal guckst du in den Spiegel und denkst dir so: „Ja, die Welt geht vor die Hunde, aber an mir liegt's nicht.“
<giggles> Das ist echt gut, was du grade gesagt hast. Äh, glaubst du, hm, dass man da einen sage ich jetzt mal, guten, sicheren Job haben kann? Oder, hm, so denkst du, das wird
Mhm. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich glaube, wenn du da jetzt zum Beispiel hilfst, äh, Wildvögel irgendwie zu schützen und am Meer, sage ich mal, die so von Sachen zu entfernen, das ist ja 'ne never ending story. Das Meer ist so voller Müll. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da aber ich glaube, dass da auch viel Ehrenamt dabei ist. Aber wenn man da die richtigen, ähm, Knöpfe drückt und da die richtigen Leute erwischt, ähm, da müsste man dann mal recherchieren. Also, da muss ich wirklich sagen: „Das weiß ich nicht.“ Aber vorstellen kann ich mir das.
Ja. Ja. Mhm. Ja, da gibt's bestimmt, hm, Sachen, die die auch bezahlen müssen einfach, ähm, weil die weil die entsprechend qualifizierte Leute brauchen. Aber ed das ist echt e echt echt also du hast mich echt zum Nachdenken gebracht, wirklich. Vielen, vielen Dank. <laughs>
Genau. Mhm. Das freut mich total, ja. Aber du hast mich, äh also das das Ganze ist ja, äh, ähm, tatsächlich, ähm, auch sehr, äh, mitziehend, wenn du dann so sagst, dass du, ähm, ja, dir da Gedanken drüber machst und so weiter. Das finde ich unglaublich, ähm ähm, produktiv, konstruktiv und, äh, wenn jeder so denken würde wie du, dann, äh, hätten wir gar keine Probleme mehr. Also bitte bitte bleib, wie du bist, was was das angeht. Es ist im Falle besser für uns alle. <laughs> Danke.
Mhm. <laughs> Ja. Ja <laughs> du musst mir nicht also, äh, vielen Dank, dass du das sagst. Du du, da du munterst mich grade wirklich auf. Also, i ich glaube ich glaube auch, was du gesagt hast ich glaube, es wäre wenn jeder Mensch darüber nachdenken würde, einfach nur mal rational versuchen würde, drüber nachzudenken, ist das moralisch f sage ich jetzt mal, gut, was ich hier mache, ne? Ähm, dann dann würde die Welt, glaube ich, wirklich anders aussehen, wie du gesagt hast. Und und ich danke dir wirklich sehr dafür, wie d wie du mit mir geredet hast, du hast mir sehr viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Vielen, vielen Dank.
Mhm. Ja. Absolut. Mhm. Ja, super. Freut mich, dass da irgendwas von hilfreich war, und dann wünsche ich dir noch 'n schönen Tag. <clears throat>
Danke schön, wünsche ich dir auch. Tschüss.
Ja, tschüss.